Hımm, anladım. O tarafta biraz da şanssız ııı, lığın varmış. Iıı, ne bileyim, işte, ayakkabıyı 1 sene eee, senede 1 ayakkabı ç eee, bitirmek, eee, eee, rafa kaldırmak, emekli etmek diyelim. Imm, he, anladım, güzel. Peki
<chuckles> Evet. <clears throat> Evet.
ımm, şunu, işte, tavsiyelerini konuştuk ama, eee, s sen, eee, genel olarak i insanlarda, eee, ya da Ha, bu arada şeyi söylüyorum, "moda okudum" dedin şu an hâlâ onu onu yapıyor musun yoksa hani başka bir şey eee, de mi gerisi?
Tabii, evet. Şu an onu yapmıyorum, mezun oldum. Eee, İtalya'da tekrar okumaya devam etmek istiyorum moda tasarımı, onun için, eee, çalışıyorum diyelim. <chuckles>
A, Çok iyi. Anladım, güzel. Eee, umarım, umarım, eee, işte yüksek lisansa da girersin ve hani şey gibi bir şey söylemem yani, ne bileyim, Donatella Ver Versace olursun gibi bir şey söylemek istemiyorum ama, eee, tabii ki umarım girersin ve başarılı
Umarım olur yani, devam ettirmek çok güzel olur. Hıh <chuckles> Belli mi olur? 1'incilikle bitirmiştim bir önceki okulumu.
Me mesela o da hiç belli olmaz. Umarım kendi markanı, kendi, eee, serini sen de yaratırsın ve insanlar da bundan faydalanır. Umarım g güzel şeyler de olur. Eee, ama çok keyifli bir sohbetti benim için. Çok, eee, ben keyif aldım. Senden de güzel, eee, şeyler de öğrendim. Ne giyilir, ne giyilmez tavsiyeleri de aldım. Emm, ben çok teşekkür ediyorum sana.
Umarım. Çok isterim. Umarım. Gerçekten. Kesinlikle. Ben de çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Eee, görüşmek üzere.
Iıı, görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Sen de.
Kendine iyi bak. Sen de. <chuckles>